Eee, kermes değildi.
Kermes bi kermes gibi denebilir. Yani, Türkçe'de karşılığı kermes olabilir. Eee, değil mi? Yani, eee, yemek festivallerine yakın.
Yani, evet. Panayır gibi bir şey böyle. Heh, heh, böyle bir sokak panayırı gibi. Evet, yani o tarz bir şey kuruluyor. Mesela, orada, ııı, gayet böyle güzel, eee, sokak lezzetleri deneyebiliyorsun. Çünkü hepsi bir anda geldiği için, eee, bir sürü imkân oluyor mesela.
Panayır, panayır daha da yakın, aynen öyle. Mesela, eee, madem İspanya'dan, eee, konu açıldı. Eee, İspanya'da, sokak yemekleri yaygın mı normal zamanlarda, yoksa dediğin gibi böyle panayır günlerinde mi, özel günlerde mi oluyor? Eee, gerçekten İspanya'nın, yaşadığın yerin kültürünü, eee, yansıtıyor mu o yemekler? Ne hissediyorsun?
Hı hı. Evet. Emm Hı hı. Şöyle, İspanya'da, eee, sokakta yemek satabilmek için çok nadir; yani, böyle ya uzun yıllardır orada yaşıyor olman lazım bir şekilde, emm, işte onun lisansı deniyor burada. Ya, çıkartmış olman lazım.
Prosedürler mi zor? Yani, biraz İspanya'da Avrupa Birliği prosedürlerine takılıyor, anladığım kadarıyla. Evet.
İnanılmaz zor. İnanılmaz zor. Yani, böyle hani, şöyle söyleyeyim, eee, sokakta kokoreç satmayı gözünün önüne bile getireme hayal bile edemezsin, o derece zor. Emm
Ama kokoreç galiba ge Avrupa'da, eee, biraz, eee, Avrupa, iii, şeyine takılıyor, standartlarına takılan bir şey. Peki, hemen kokoreç alsın götürsün İstanbul'a. Eee, seninle beni böyle bir İstanbul'a götürmeni isteyeceğim. Eee, İstanbul'da nasıl hissediyorsun? Iıı, Türkiye'de veya biraz daha genişlet, Türkiye'de nasıl hissediyorsun, bu sokak kültürünü, sokak yemekleri? İstanbul'u nasıl yansıtıyor? Sana na neler hissettiriyor?
Evet. Tabii, doğru. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı.